Então, eh, eu gostaria de alguns conselhos, conversar um pouco também sobre, eh, questões, né, de conflito entre as expectativas sociais e os limites pessoais que às vezes a gente precisa ter, né, porque, às vezes é difícil, né, lidar com com as pressões sociais e impor alguns limites também pessoais. Eh, você concorda?
Uhum. Né, com certeza, né, porque o que acaba acontecendo, até a própria sociedade, né, vai cortando as asas das pessoas, não deixa as pessoas serem livres, voarem, né, impõem tantas coisas. Tá, me conta um pouquinho mais, tem alguma coisa que aconteceu contigo recente, assim, que você quer conversar?
Exato, exatamente. Uhum. Então, não é nem algo, assim, recente. É uma reflexão, mesmo assim, de uma forma geral. Porque, eh, quando eu era mais jovem, eh, criança, eu sentia essa questão das expectativas, eh, sociais, até mesmo as expectativas de fa eh, familiares, né, mas eram muito mais voltadas para o estudo, para realmente, eh eh, ser um bom aluno, tirar boas notas e aquela questão que eu acho que acaba afetando todo mundo, que é: decidir uma profissão, eh, ser uma pessoa bem-sucedida, né. <laughs> Infelizmente, eh, essa pressão ela acaba sendo muito forte, às vezes na cabeça de de de de jovens, de crianças, e isso, não que seja uma coisa ruim, eu acho que precisa mesmo, eh, ter uma uma certa cobrança, mas que não seja n em um limite que, eh, traga uma pressão maior do que, o que realmente cada idade precisa ter, né.
Tá. Uhum. Uhum. Não, exatamente e tem que também aquela coisa, não todos nasceram, né, para ser matemáticos, arquitetos, engenheiros ou que é essa profissão, né, que realmente te traz esse benefício esse vencer, o que isso significa, né, vencer na vida pra cada um
Uhum. Exato.
é diferente, tem pessoas que talvez querem só paz. <chuckles>
Exato, exatamente. É verdade.
Não querem, não não querem esse esse êxito, né, esse esse luxo, tem que ter um carro novo cada ano, o o celular do modelo do último modelo cada ano, né, tem pessoas que querem outras coisas.
Exato, exatamente. Uhum concordo, concordo totalmente, mas assim, eh, no meu caso, eu acredito que eu consegui lidar bem, porque não chegou a ser uma uma pressão, né, de expectativa, é muito grande, foi uma questão que é, hoje em dia, eu acho que é até maior, né, na na vida adulta e eu não digo nem apenas por questão de famílias, amigos ou colegas de trabalho. Eu acho que até mesmo as redes sociais, as propagandas, elas tentam também, impor para a gente alguns padrões e que não necessariamente precisam ser seguidos, né, vender produtos e é te é é um mundo tão capitalista que acaba fazendo com que os nossos limites pessoais, eles se não sejam respeitados, eh, e isso é uma coisa que eu acho que é prejudicial em qualquer idade, né?
Uhum. Uhum. Não impõem, né, você abre aquela rede social, tudo tão perfeito, tão bonito aquelas vidas, né, intocáveis, de como se fossem pessoas que nunca tiveram que quebrado um prato na vida, né.
Exato.
Aí você vai olhar o detrás dessa foto, né, ou tem tem muitos filmes hoje de Reels, né, esses filmes curtos que mostram ali tudo tão perfeito e detrás está aquele caos que está tudo escondido, né, porque, é, a vida é assim.
Aham. Exato, exatamente. É a vida, é a vida, não existe, eh, infelizmente, né, a a a a perfeição, eh, como se vende nas redes sociais é algo realmente muito é é é irreal, né, mas, eh, por por ser algo monetário, por vender um estilo de vida, eh, muitos influencers e até mesmo artistas e a arte de uma forma geral, ela acaba mascarando, eh, temas como esse, por exemplo, né, de de expectativas, de limites pessoais, e e isso, infelizmente, eh, a depender, eh, de da do curso que a pessoa faça, seja numa universidade, ou ou sei lá, um um estudo para o que seja.
Uhum. Ou qual universidade, ah, se passou pra uma pública, uau, ou se está na na mais cara, né, mas não tem aquele meio termo. Você faz a universidade, a normal, a que você pôde pagar: "Ah, tá, você é mais um", né.
Exato. Uhum. Exato, e as e e e e e não é legal, não é? Ter essa sensação. Porque não deixa de ser uma conquista, independente do curso ou da área e até mesmo, eh, da da escolha de não fazer uma universidade de de de ser um empreendedor, digamos assim. Eh, deveria a eh, trazer mesmo uma sensação de de vitória também, de orgulho pessoal, não é? E, infelizmente, eh, não é isso que é vendido, né. Uma pressão tão eh eh eh eh eh injusta, né, <chuckles> às ve
Então Hum. Uhum. Então, na vida olha só o que eu vou te dizer existe aquela expressão assim: "Cada panela tem a sua tapa". Então, cada grupo, né, tem vo eh, o seu a sua forma de pensar. É você encontrar as pessoas que pensam como você, encontrar a tua tribo, porque é aonde você vai se encontrar, independente do que quer que seja, que seja essas pessoas, assim, que vivem nessa milionários ou até as pessoas que são mais austeras que vivem ali, que plantam a a folha de alface que vão comer no dia seguinte, entendeu, que colhe o "Ah, tem galinhas", então, é você escolher e estar bem, se sentir bem com os seus.
Verdade. Uhum. Sim, é verdade. Exato, exatamente.
Porque realmente são muitas tribos, né. São muitas pessoas, cada um pensando de uma forma diferente, tentando vender alguma coisa. Então, é você escolher, os teus.
Sim, sim, exato, exatamente e é é é é ótimo isso mesmo, porque eu nunca havia pensado dessa forma, porque a vida ela realmente é feito de escolhas. E não necessariamente a gente precisa aceitar passivamente, coisas impostas para a gente que não nos fazem bem, né, porque é
E cada vez mais, né, que nem você falou
Cada vez mais.
É coloca a televisão, estão ali, né. Vendendo aquele carro, eh, vendendo aquela casa, vendendo aquela aquela viagem perfeita, né.
Uhum, eu mesmo, eh eh, ultimamente
Ah, mas como que você nunca foi. Hum.
é é, não tem eu tenho até evitado assim, é ve ver televisão ou assim, eh, canais mu abertos, não por não gostar ou não admirar, porque eu acho que é super importante. Não é todo mundo também que tem acesso a a a streamings ou ou ou a um um livro legal ou a um conteúdo bacana, então não deixa de ser uma forma de arte para distrair, mas eu tenho evitado por justamente por isso, porque, eh, eu tenho preferido, nesse caso, escolher o que eu tenho consumido, sabe, então é uma série legal, não é. É uma série legal que que eu acho que é um tema que vai me chamar a atenção ou então até mesmo nas redes eu não não sou uma pessoa que é, tenho minhas redes abertas e nem sigo muitas muita gente, sabe. Eu sigo mais pessoas que eu conheço pessoalmente ou que no decorrer dos anos, eu acabei conhecendo de certa forma pelas próprias redes, mas eu não tenho
Uhum. Olha que bom. Uhum. Uhum. Pra ter tem essa proximidade, né. Se você tem pessoas que vivem em outra cidade, você tem essa facilidade de estar mais pertinho, de acompanhar. Isso é bem legal, né. Mas você não precisa estar ali expondo a tua vida a cada passo, né. Você é das pessoas que está vivendo, enquanto outros estão colocando fotos.
É é. Exa Exato, exatamente, eh, e realmente o é é quando não se é uma profissão, né, não se escolheu se, eh, ou um blogueiro, ou então é vender algum produto nas redes realmente não te não tem que se sentir numa obrigação de estar se compartilhando tudo, né. Eu acho que pra pra a nossa saúde mental e também pra pra a saúde de uma forma geral e também não entrando nesse ciclo, né, que que parece que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Tem que vestir a mesma roupa, a mesma garrafinha, eh, de água da academia, sabe? <giggles>
Uhum. <chuckles> A mesma marca da roupa, sim, acaba que muitas pessoas, às vezes, elas nem têm, né, essa condição, porém, pra autoestima mesmo, né. Acabam até participando de ou fazendo coisas que não são pra ela, né, mas ela tenta ali, validar isso.
Exato. Uhum. Exato, ou então se limitando também, deixando de fazer as coisas, porque "Ai minha condição não me permite comprar roupa tal, o tênis tal" ou então, eh, de estar numa área um pouco mais cara, eh, e isso acaba sendo uma besteira, porque as pessoas deixam de viver coisas legais também na na na vida, é por conta dessa influência, né, que acaba sendo muito forte, às vezes.
Uhum. Uhum, não a é é verdade que as coisas como estão, não é tão legal, parece, mas não é, né, tem muita A realidade é bem outra, né?
É, é verdade, com certeza. Mas olha, eh, muito obrigado por me ouvir. Foi muito bacana, é colocar para fora, expressar um pouco de de dessa é, de desses pensamentos que eu já estava, sobre as expectativas dos outros. Os limites também que às vezes precisa colocar é muito legal.
Pressão. Uhum. Ai sim. Você tem que você tem que colocar, porque só você mesmo sabe o que acontece, né, contigo e dentro de você.
É verdade, eh, eu e Deus, né, <chuckles> o nosso nosso criador, mas enfim, cada um com a sua fé, né. Eu acho bem importante a gente também é é ter uma espiritualidade, trabalhar também na na, eh, em coisas que não são, eh, visíveis, palpáveis, né?
É. Isso é verdade. Exatamente.
Pois então, muito obrigado, tá, eh, e e espero poder conversar contigo em outra oportunidade e debater sobre outros assuntos também.
Ai, você já sabe onde você pode me encontrar, até mais.
Até mais, tchau.